ก็จริง ๆ ไม่ชอบ ครับ แต่ แต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดี ก็เลยแบบต้องออกกำลังกาย เข็นตัวเองนิดหนึ่ง อา เพราะ เอ่อ ผมค่อนข้างเป็นคนที่ผอม อย่างเงี้ยครับ ก็เลยต้องพยายามออกกำลังกายบ่อย ๆ ให้มันมีเรี่ยวมีแรง เงี้ยครับ
<chuckles> อา อา อือ ๆ อืม อ๋อ บวกกับว่า เป็นคนที่แบบอยากเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยหรือเปล่าคะ?
อา ใช่ครับผม กำลังพยายามทำน้ำหนักครับผม ว่า เรียกว่า คือบางทีเทอะ เหมือนเราผอมเกินไป รู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจ ใส่เสื้อผ้าก็อาจจะไม่ค่อยสวย อย่างเงี้ยครับ
อืม อา อือฮึ ๆ อือ ๆ
อา ทางนู้นเป็นบ้างไหมครับ?
เป็นค่ะ จะบอกว่า แบบเมื่อก่อนน่ะออกกำลังกายแบบว่าบ่อยมาก ๆ บ่อยจนแบบว่าผอมแบบหุ่นดีเลยค่ะ แล้วแบบตั้งแต่โค มา แล้วกลายเป็นคนขี้เกียจ ก็เลยอ้วนขึ้น ไซซ์เสื้อผ้าก็ขยับ ขยับไปไกลพอสมควร ใช่ ก็เลยแบบว่า เออ มี แพลน ที่จะกลับมาออกกำลังกายเหมือนกันค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่า ตอนนั้นน่ะเราออกกำลังกายอะ เรา ม เรามองว่า การออกกำลังกายมันช่วยเพิ่มความมั่นใจได้จริง ๆ เพราะว่าเรา ตอนนั้นน่ะเราหุ่นดีเลยอะค่ะ ผอมเลย ใช่ เพราะว่าแบบ จำได้ว่าแบบจากหน้ากลม ๆ อ้วน ๆ น่ะ กลายเป็นหน้าเรียวโดยไม่ต้องแบบว่าพึ่งมีดหมอหรือว่าเข็มจากหมอเลย
โอ้ ครับ <chuckles> อ๋อ อือ ใช่ครับ อา อือ <chuckles> อ๋อ ครับ อา อุ๊ย อย่างเงี้ย แบบพอเวลาย้อนไปดูรูปเก่า ๆ ของตัวเอง เงี้ย ต้องมีแบบ <chuckles> แอบ แอบเสียดาย อะไรงี้ เนาะ <chuckles>
นอย <chuckles> นอยว่า แบบทำไมกินเยอะขนาดนี้นะ อะไร เงี้ยค่ะ อืม ใช่
อ๋อ ครับผม อุ๊ย แต่ไม่เป็นไรหรอก ก็ อย่างน้อยก็ยังเป็นคนเดียวกันเนาะ เราก็ยังมีโอกาสที่ จะ กลับไปเป็นแบบนั้นได้นะ ผมว่า
<chuckles> อือฮึ โอ้โฮ คำพูด คำพูดน่ารักมากเลย ค่ะ แบบ ยังไงเราก็ยังเป็นคนคนเดียวกัน <chuckles> เออ
ใช่ อ้าว ใช่ <chuckles> เอา เอาจริง ๆ เรา เราดูรูปตัวเองในแบบคราวก่อนที่เรา เราแฮปปีกับมัน อย่างเงี้ย เราก็ต้องกลับไปเป็นอย่างงั้นได้สิคุณ แบบ มันก็คือตัวเราเองอะเนาะ
อืม อืม ใช่ ๆ มันอยู่ที่แบบว่าแรงบันดาลใจ หรือว่าแบบแรงจูงใจอะไรตอนนั้นด้วยเลยค่ะ แล้ว แล้วตอนนี้ทางนั้นแบบว่า เอ่อ มีแรงจูงใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะ? ที่แบบว่าอยากจะกลับไปออกกำลังกายจริงจัง
อา ใช่ครับ

อืม คืออย่างงี้เนี่ย เออ จริง ๆ เหมือนกันนะ เพราะเวลาเหมือนว่า ล ถ้าเราทำงาน หรือเรากำลังทำอะไรอยู่ อย่างเงี้ย บางทีเราไม่ได้ อ มาสังเกตว่า เราเนี่ยกำลังหายใจแบบไหนอยู่เนาะ บางคนอาจจะหายใจสั้น ห คือเหมือนหายใจไม่ทั่วท้อง อย่างนั้นน่ะครับ ผมเป็นบ่อยนะ อ่า เหมือนแบบเรา เราไม่เคย ถ้าเราตั้งใจหายใจจริง ๆ เนี่ย เราจะรู้สึกว่าเราหายใจได้ลึกมาก แต่ว่าทั่ว โดยทั่ว ทั่ว ๆ ไปเนี่ยครับเวลาที่เราไม่ได้สังเกตเนี่ย มันแค่แบบเหมือนบางทีมันครึ่งเดียวเองอะครับคุณ มันก็แบบรู้สึกไม่ ไม่อิ่มไม่เต็มท้อง อย่างเงี้ย บอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะ
อือ อืม ถูกต้อง ๆ อืม อืม ใช่ นั่นแหละค่ะ นั่นแหละ ถูกต้อง แล้วคุณกำลังหาย ใจแบบไม่เต็มอิ่มอยู่ เออ อืม แล้วพอกลับมา ค่ะ แล้วพอกลับมาออกกำลังกายมันเลยทำให้เราหายใจได้ลึกขึ้นไง เพราะเราเหนื่อย
เออ ใช่ ๆ มันจะรู้สึกประมาณนั้นเลยอะ อืม แล้วอย่างเงี้ย ครับผม ว่าไงครับ? อ๋อ เออ ใช่ ๆ
ใช่ พอกลับ ออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็เลยหายใจแบบปลอดโปร่งขึ้น
อา โอ้ ผมเคยวิ่งเหมือนกัน แบบวิ่งแบบนาน ๆ เลย แบบวิ่งเร็ว ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ พอวิ่งเสร็จอะมันแบบมันเหนื่อยมากจนแบบเราต้องทุ่มสมาธิทั้งหมดอะไปที่การหายใจอะครับ แบบ แบบสูดลึก ๆ แล้วก็ปล่อยยาว ๆ เลย อย่างนั้นน่ะ เพราะ มัน มันเหนื่อยมาก คือเหมือนว่าถ้าเราไม่พยายามหายใจเข้าไปอะมันจะเป็นลม ได้ทันที เลยนะ
โอ้โฮ อือ ๆ อ อืม ใช่ ๆ อันตรายอยู่นะคะ ถ้าสมมุติว่าเราฝืนวิ่งขนาดนั้นน่ะ อืม แต่คิดว่าแบบคุณคงแบบว่าอาจจะแบบ <tsk> ไม่ ไม่เน้นวิ่ง หรือคาร์ดิโอใช่ไหมคะช่วงนี้? เพราะเห็นว่าอยากที่จะปั้นกล้ามเนื้อ
ใช่ อา